Какие, вот, семейные традиции для тебя, вот, самые важные?
Слушай, есть 1 традиция у меня дома, которую я храню до сих пор. Были какие-то другие, но вот, э, эта осталась почему-то самой важной, и я про неё расскажу. Значит <chuckles> Каждый год 31 декабря. <laughs>
Так. Мгм. Так.
Даже иногда раньше бывает, 30 декабря. За несколько дней до Нового года мой папа всегда начинал делать сибирские пельмени. Дело в том, что он сам родом из Сибири. И и у него есть целая наука, как сделать, э, пельмени вообще без, э э, ни э, без чего-либо, что нужно покупать в магазине, да? Ну, готовое. То есть он, э, сам делал тесто
Мгм. Круто. Ага. Мгм.
э, сам делал фарш, сам делал бульон на кости. И, то есть, это такой вот прям артизановские пельмени.
Мгм. Ну, это круто звучит.
Вот. Но, о э, почему-то эта традиция у нас так въелась, и мы детьми с моим братом всегда помогали папе делать очень много пельменей.
Мгм. <coughs>
Так как мы могли это уже было холодно, можно было всё замораживать на балконе. Вот. Иногда мы делали по 500- 600 пельменей в год. И помимо того, что сама еда очень вкусная и там особый рецепт у фарша Особый рецепт у бульона и так далее.
Мгм. <sniffs>
Помимо этого, там был, э, хитрый трюк в этих пельменях. Э, из каждой партии, допустим, 37 штук, которые на пельменницу помещались, э, 1 был счастливый пельмень. Вместо мяса туда, э, э, клали какую-нибудь морковку или какую-нибудь специю, э, и он ничем не отличался от других. Но когда человек его, э, получал у себя в тарелке, то это означало, что у него будет счастье в следующем году.
М. <sniffs> <sniffs>
Вот. И мы детьми очень любили э, находить эти пельмени. И если родители находили
Сын? Слышу плохо.
Алло?
Да-да-да.
И если и родители находили такой пельмень, то они обязательно делились с нами, чтобы и нам счастье тоже было. Вот такая вот традиция.
Мгм. Понятненько. А, а отец передал рецепт
Да, конечно.
на будущее поколение, как говорится?